Ừm, hợp lý, hợp lý. Nói chung là, ừm, bạn không thích cái công việc, ờ, đó thì là do là ngồi văn phòng nhiều quá, bạn không thích, đúng không? Nó nó bị kéo dài thời gian này, rồi nó cũng không được tự do. Nhưng mà mình ờ, bạn có thể ngồi làm việc ở nhà thì, ờ, có thể là tự tự do sắp xếp thời gian này, rồi thích làm lúc nào thì làm này, ừm, rất là thoải mái về không gian với thời gian. Với lại, ừm, cái việc mà, ờ, làm du lịch ấy, mặc dù là hiện nay là cũng không phải là đúng không phải là đúng hoàn toàn đúng chuyên ngành, nhưng mà nó cũng, ờ, giúp ích cho bạn rất là nhiều. Ừm, cũng rất là ừm, cũng rất là hợp lý. Ờ, thế thì không biết là, ờ, sau khi mà bạn sẽ trải qua cái, kiểu, cái quyết định sai lầm như thế thì nếu mà được quay lại thì bạn có quyết định khác đi không? Hay là vẫn vẫn cứ quyết định học du lịch, và vẫn cứ quyết định là trong cái thời kỳ Covid đấy là vẫn cứ quyết định là làm những cái ngành nghề, ờ, đó để phụ bản thân?
Ừm. Đúng rồi. Ừ, ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ừm, ừ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, <laughs> cảm ơn bạn nha! A, thật ra thì bây giờ quyết định rồi mà nói mà những câu hỏi mà, kiểu, mà mình phải quay lại chọn lại, <laughs> thì cho dù mà muốn cũng hông có làm được. Nên là thôi, nói chung là thôi kệ cho nó qua đi. Nói chung là cũng là lỡ chọn rồi, sai thì sai, khi mà chọn lại á thì, ờ, đặt thời điểm đó thì cũng sẽ chọn du lịch thôi. <laughs> Ờ, nên là ừm, ừm. <laughs> Ừm.
<laughs> Ờ, ờ. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Á, nhưng mà công nhận là, ờ, qua những cái chia sẻ của bạn, thì, kiểu, như như là mình thấy là bạn là một người, kiểu là, tiếp thu rất là nhiều kiến thức này. Xong cái là cũng cũng cũng, ơ, cũng, kiểu như là, có cái có cái có cái sự mà tiếp thu kiến thức phong phú ấy. Nào là học về luật này, học về du lịch này, mặc dù là là những cái chuyên ngành mà, kiểu, không liên quan gì đến nhau luôn ấy, không có cái sự kết nối gì cả, nhưng mà bạn vẫn học. Và, ờ, khi mà học đấy thì theo bạn ấy là cái cái cốt lõi mà bạn học được khi mà, ừm, khi mà khi mà học những cái chuyên ngành đấy, khi mà học những kiến thức đấy là gì?
Đúng rồi, ừm, ừm. <laughs> Ờ, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi ,đúng rồi. <laughs> Ừ, ừm. Ừm.

Ờ, bạn ơi, trong cuộc sống này chắc hẳn là ai cũng có những cái quyết định mà sai lầm, đúng không? Thế thì không biết là ấy bạn có thể kể cho mình nghe một cái lần mà bạn quyết định sai lầm và bạn đã sửa nó như thế nào không?
Đúng rồi. À, cái này thì mình, ờ, có nhiều cái sai lầm trong cuộc sống của mình lắm, thì, à, một trong những cái sai lầm mà mình nghĩ á, là có thể là mình cái cách mình chọn ngành á. Tại vì thật ra là ở Việt Nam á thì mình là học luật, nhưng mà qua Canada rồi thì mình lại chọn ngành du lịch. <laughs> Đúng rồi.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ồ, trời ơi! Hai cái nó hông có liên quan gì đến nhau luôn. <laughs> Công nhận, công nhận nha! Ờ, nhưng mà, ờ, cái bối cảnh khi mà bạn chọn ngành đó là đó là như thế nào? Không biết là bạn có thể kể chi tiết cho mình được không?
Đúng là hai cái nó hổng liên quan thật sự luôn á. Ừm, ừm. À, tại vì sau khi mà học luật ở Việt Nam rồi á, thì mình cảm thấy là mình theo cái ngành này hông có nổi. <laughs> Mình không có đủ đam mê, không có đủ động lực, nhưng mà mình lại là người yêu thích du lịch, mình thích, kiểu mà, lên kế hoạch cho người khác đi du lịch, mình thích là thiết kế tour nè, thích liên hệ với khách sạn hoặc là với hãng hàng không chẳng hạn. Thì, ờ, thì qua đó thì mình quyết định là mình chọn cái ngành này và mình làm, nhưng mà bị một cái biết hông, học xong rồi, rồi xong đi thực tập rồi, chuẩn bị có công việc và tự nhiên Covid nó tới, là không có là không không có theo nghề được. Ừm, đúng rồi
Ừm. Ừm. <laughs> À. Ừm. Ừm, ừm. Ồ, trời ơi, biến cố! Ừm, biến cố, biến cố. Ơ, nhưng mà, ờ, cái lúc mà bạn là quyết định mà chuyển từ cái ngành luật sang cái ngành du lịch ấy, kiểu, thì bạn có, kiểu, suy nghĩ nhiều nhiều không? Bạn có, kiểu, đắn đo, không biết là mình chọn cái ngành này có thực sự là đúng không? Hay là cũng chỉ là, ờ, cái quyết định mà, kiểu, tạm thời thôi?
Ừm. Ừm.